Sì.
E quali sono i tuoi valori? Sono curiosa.
Certo. Ah, eh, non lo sono sono la la la, beh, la la la sincerità, il rispetto, il, mhmm, l'altruismo, il, mhmm, la generosità. Sì, questi qua, ehm, vabbè tutto quello insomma che che che riguarda, mhmm, la comprensione. Ehm, sì, queste qua, così. Cioè in via generale sono questi qua.
Sì. Sì. I. Sì. Okay. I. Mh-mh. Sì. Ho capito, ho capito. No ba appunto, ma se se io ti dico che i miei valori sono il raggiungimento dell'obiettivo a discapito degli altri e la no, op oppure quel tipo
Sono Ah beh, no, eh. <chuckles> Ah beh, però sai, quando magari tu conosci una persona anche e dopo queste cose qui non è che, che ne so magari, io c provo una certa, eh, simpatia, attrazione per te, no. E quindi cominciamo a, mhmm, che ne so, magari attacco bottone, oppure ci conosciamo, ti ti invito fuori e non è che ti comincio subito a bom queste qui son cose che poi le scopri dopo, perché non hai almeno non so, cioè tipo io magari sono old school, no, <chuckles> e quindi magari prima, ehm, che ne so, tipo un po' anche un po' di di, mhmm, no di romanticismo inteso in senso così, mhmm
Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Beh Allora Mh-mh, okay. Sì. Sì. Sì.
smielato, no. Però, comunque, cerco di essere insomma di dare di dare la l
okay. Ma ma scusa, ma se t allora, tu sei attratto da una persona fisicamente e anche da come questa persona è, giusto?
U u un

Sì, è diversa, è più libera, il rapporto con il marito non soddisfacente. E quindi, quando vede qualcun altro forse, uhm, dedicare tanto <chuckles> alla propria relazione, si sente di giudicarla in questo caso o quanto bene.
Ma perché, forse ve la vedi un po' la vedi un po' come una cosa di invidia? Di
Sì. No, non di invidia però la vedo tipo: "È diversa da me," quindi cioè, siamo sicuri che sia giusto e questa cosa mi
Sì, sì. Vabbè però, sai, queste cose qui, per esempio ecco, cioè, u non mi permetterei mai, no, di giudicare una persona, no, per per come si comporta sem sentimentalmente cioè, magari, dentro di me la lal penserei che non cioè, che io non mi co non non non non mi comporterei mai così, no, però poi dopo ognuno, fa fa come fa come vuole, no, non è questo no, io non pezzo gn io dico par magari, sai sto con un partner che cerca, insomma, di controllarti no, di cercare di carpire, magari, stai dicendo una cosa co con l'occhio sguincio, no, gli occhiate che vedi. <chuckles>
Sì? Sì. Esatto. Sì. Mh-mh. Sì. Beh. <chuckles> A allora allora allora allora cioè, ehm <smacks lips> molto semplicemente sono i una fase di profondo cambiamento della mia vita, no, e quindi, ehm, mi sto impegnando moltissimo, sono in un cambio di carriera, studiando cose nuove, uhm, cioè comunque, ehm, un trasferimento internazionale per intenderci ehm, e quindi c'è tanto da investire naturalmente e ci sono delle scelte da fare.
Certo. Ah! Certo. Mh-mh.
Quindi questo comporta una determinata, uhm, riduzione del tempo dedicato agli amici e delle scelte drastiche.